Ehm sì, è affascinante.
Sì, sì, sempre vista da fuori naturalmente, tipo spettatore, però, cioè, diciamo ch'ho un po' tutto, pure il fatto della Muraglia cinese, quando è stata costruita, ma come gli è venuto in mente a costruire na cosa del gene? Cioè, capito, andare da quello che gli è venuto l'idee dici: “Ma perché vuo' fa sta cosa? A che se”
Sì, sì, è vero, è vero. <chuckles> Che idea strana. <chuckles> Sì, sì, lo intervisti un po', poi fai un podcast e diventi
Eh, esa eh, bravo, <laughs> lo sfrutti a tuo favore. E certo, come no, vedi, hai dato una una grande idea. Qua bisogna inventà la macchina del tempo per poi riportare tutte le interviste e
miliardario. <chuckles> Ah è vero, è una bella idea, dovremmo farlo. <chuckles> Sì, sì, sì, fai un bel podcast tipo Barbero, però più interessante. <chuckles>
Mhmm, <tsk> sarebbe molto interessante, eh. Veramente, capire che gli passava per la testa alla gente, perché
Ehm, sì, sì, sì, ma è vero. Anche, mhmm, anche solo Galileo Galilei, tutti quegli scienziati
No. Eh, sì, sì, sì, vero.
miracolosi, quasi, rispetto all'epoca.
Sì, sì, sì, ma infatti, ma pure come come si chiama quello che ha inventato lass ehm, la macchina a scrivere?
Eh beh, sì, sì, sì è vero. Non mi viene in mente adesso il nome.
mo mi sfugge Eh?
Non mi viene in mente adesso il nome, però
E infatti no, mi sfugge il nome pure a me, che ua eppure, Gutenberg? No.
Non lo so, guarda, for sai, io non l'ho mai studiata come invenzione
Ah, okay.
quindi non ti saprei dire.
A mi sembra na cosa del genere, però non vorrei dire una baggianata. Poi vado a eh, <chuckles> poi vado a ricontrollare che è meglio. Però. <laughs> Dai, è stato un piacere questo viaggio nella storia.
Può darsi, può darsi. Mi fido di te. <chuckles> <laughs> Dai, ci sentiamo presto in una macchina del tempo. <chuckles>
Eh infa